อ๋อ จริง ๆ เราชอบในการแต่งหน้าเค้กมาก ๆ เลยนะคะ ด้วยความที่แบบ โอ้ ตอนที่เราอะทำขาย ตอนที่ทำงานเนาะ เราถึงขั้นแบบลงเรียน คลาส น่ะค่ะ แต่งหน้าเค้กโดยเฉพาะเลยนะคะ แต่ว่า มันไม่เหมือน ใช่
อือ ครับ โดยเฉพาะเลย ที่แบบว่า เอาเฉพาะแค่ แค่ แค่แต่งหน้าเลยใช่ไหมครับ? ไม่ ไม่รวมเกี่ยวกับการทำอะไรเลย อ๋อ เหรอครับ?
ใช่ ใช่ ค่ะ ถ้าแต่งหน้าเค้กเนี่ยนะคะ เราลง คลาส เรียนตอนนั้นเนาะ ย้อนไป โอ้โฮ นานมากเลยเนาะ 7-8 ปีเนี่ย เราไปเรียนนะคะ เสียค่า คลาส อยู่ที่ 5,500 บาท เรียน 1 วัน 8 ชั่วโมง แล้วมันไม่ได้แต่งหน้าเค้กเหมือนที่เราตั้งใจ คือมันเป็นการแต่งหน้าแบบว่า ใช้หัวบีบ บีบเพื่อเป็นดอกไม้ค่ะ เป็นกระเช้าดอกไม้ทั้งตะกร้าเลย แล้วจริง ๆ มันฝึกความใจเย็นของเรา เพราะว่า เค้กครีมชีสของเราที่เราขาย เราไม่ต้องบีบดอกไม้เลยอะ แล้ว แต่เราใช้ความแบบว่าอดทน แล้วเราก็รู้ว่า เฮ้ย งานยากเรายังทำได้เลย แล้วอันนี้คือเป็นความคิดที่เราชอบว่า เราชอบกินอะไร แล้วครีมชีสกินกับ ผล ไหนถึงจะอร่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ อือฮึ อืม อา ครับ <laughs> ครับผม ครับ โอ้โฮ ฟังแล้วก็สนุกดีนะครับผม ว่าแบบ <tsk> ทุก ๆ แบบว่า อ่า ในการทำขนมเนี่ย นะ ผมว่ามัน มันยากนะ ใน ในการทำเค้กเนี่ย แล้วไหนจะแบบว่า จะต้องแบบว่าใช้ความคิดเข้าไป ที่แบบว่าทำเสร็จแล้ว เราจะต้อง เราจะขายยังไง ให้แบบว่าหนีคู่แข่งเนาะ คิดยังไงแบบว่าเราจะต้องรักษาคุณภาพเนี่ย น่าจะปวดหัวพอสมควรเลยเนี่ย <laughs>
ใช่ค่ะ อืม ใช่แล้วค่ะ เหมือนว่าเราจะต้องก้าวไปต่อให้ได้ค่ะ แต่ว่าเราก็ จะ ยอมขาดทุน เพื่อที่จะให้กลุ่มราคาลูกค้า พอเราไปดูแบบว่าดิลิเวอรีเนาะ แต่หลาย ๆ ร้านอย่างเงี้ยค่ะ ในละแวกใกล้เคียงกับเรา มีร้านเค้กเยอะมาก ๆ มีคาเฟเยอะมาก ๆ เลยค่ะ ที่เขาอยู่บ้าน แล้วก็ขายกันเนาะ แล้วตอนนั้นเราอยู่คอนโดอะค่ะ แล้วเราก็ หือ มันเป็นอะไรที่แบบ โอ้ ยากเหมือนกันนะคะ คือเรายอมที่จะเดินลงมาส่งไรเดอร์เนาะ แบบว่า อ๋อ มารอตรงล็อบบีแบบ โอ้โฮ เสียเวลาเยอะเหมือนกันนะคะ ที่จะ รอไรเดอร์ เพราะเราก็ไม่กล้าจะเอาฝากไว้ ตรง นี้เนาะ แล้วเราต้องทุ่มเทมาก ๆ แต่เรามองว่า ถ้าเราอะค่ะ มีความคิดสร้างสรรค์นะคะ แล้วก็หาไอเดียใหม่ ๆ อะค่ะ อาจจะใช้สื่อนะคะ ทางต่างประเทศช่วยด้วยอะค่ะ ดูหลาย ๆ ตัวอย่าง หลาย ๆ รูปแบบนะคะ เราก็เลยมองว่า โอ้โฮ จริง ๆ แล้วเนี่ยนะคะ มันเป็นการเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเรามาก ๆ เลยว่า จริง ๆ แล้วอะ เราไม่จำเป็นต้องลดมาตรฐานของเรา เพื่อให้ดะ ราคาที่ลูก ค้า พึงพอใจ แต่ว่าเราสามารถที่จะใช้แบบว่า
อืม ครับ ๆ อือฮึ <chuckles> ครับผม อืม ครับ อือ อือ ๆ ๆ โอเคครับ รักษามาตรฐานของเรา นี่แหละ
ใช่ ความคิดสร้างสรรค์ใน การเปลี่ยนมุมมองของลูกค้าได้ อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ครับผม โอ้ โอเคเลยครับผม ยังไงก็ขอ ขอบคุณมากเลยนะครับผม ที่แบบ เออ มาแบ่งปันกันในวันเนี้ย ได้เป็นเรื่องราวที่สนุก แล้วก็ให้ความรู้ได้ดีมาก ๆ เลยครับผม ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับ สวัสดีนะครับ
อา ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ ยังไงก็ไว้มาคุยกันใหม่นะคะ ก็ดีใจ นะคะที่ได้เล่าประสบการณ์นะคะ ที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวโดยตรงนะคะ สวัสดีค่ะ
ครับผม ครับผม อือฮึ ครับผม